Sim, isso é algo, assim, que eu acho que vai me ajudar, sabe, ter essa comunicação direta. Eu só fico com receio, assim, um certo medo, porque, de certa forma, meus pais favoreceram ele, né. Eh, nesses casos, como dar o presente no aniversário dele e tudo. E fora as outras vezes que meus pais, assim, né, que ele foi para o Chile, meus pais ajudaram ele financeiramente. Quando eu vim pra Espanha, meus pais não me deram R$ 1,00. E, assim, não que eles teriam que dar, sabe, é mais pela, pela ocasião. E eu também, assim, eu sempre fui mais independente, né, então os meus pais sempre olhou pra mim como o filho que: "Ah, ele se vira muito bem, ele é mais novo, ele nu nunca dependeu da gente, então tá tudo bem." Só que, assim, meu irmão, ele se aproveita. E aí meus pais criaram uma confiança maior igual agora, meu pai tá pra aposentar, né, e aí entrou com uma causa na Justiça. E aí meu pai assim, eu que tô resolvendo tudo pra ele, com advogado e tudo, porque
Ai, nossa. Poxa. Uhum. Certo. Então, tem uma confiança maior muito mais em você também, né.
Isso, e meu irmão não sabe de nada. Então, assim, acaba que sempre quando ele fica sabendo depois igual agora, ele vai ficar sabendo que meu pai vai aposentar, né, que já tá quase certo. Aí, ele vai olhar e vai falar: "Poxa, mas não falou nada". Aí que começa a causar as rixas antigas, sabe, dele falar: "Nossa".
Do quem fala pra um, não fala pra outro, né.